いや、全然ないっすね。結構、僕の学年、あの、僕のクラスもあれだったん、結構あれ荒れてたんで、もう。めちゃくちゃ荒れてた、あの、学年あ、クラスで、なんか、もう、学級崩壊みたいな感じで。もう。
<laughs> ああ、あ。 ああああ、じゃ、まあ、先生もちょっと、あの、ははめ外しそうだから、<chuckles> しめておかないとな、みたいなのもあったんじゃないすか？
そうそうそう。 うん、じゃ、他の先生が、あそう、だか、なんか、その1個前ん時、1個前の学年ときに、その、ご小6だった小6の小5か、小5ん時に、なんか先生がちょっと、まあ、その、精神病んじゃったりとかしてちょっと荒れて、それで、割と問題になったんすよね、結構、僕の学年ちょっと荒れてたんで。まあ、だからそうゆのもあって割と、キレる先生は、ほんとキレるみたいそう。
ええええ。 じゃあ、その先生が、あの、おこど怒鳴ってたってか、怒ってたんすか？その、つ懐中電灯
あ、そうそうそう。だから、その先生ちょっとなんか、その、ちょっと、ちょ、その、その先生が、その、見張りにいたんす。見張りっていうか、その、おかり階段巡りの、あの、前にいたんすけど、その先生、まずその、第1、あ、だんしとか、第1証言者で、あの先生がやっぱ、みん他の先生に広めたんすよ。
うん。み見てたんですね、状況。 ああ。
ごさんよにんぐらいに、それでもうめちゃくちゃ、<chuckles> めちゃくちゃそう、あの先生あの先生止めとけば、そんな問題なんなかったはずなの、あの先生が、も、み他の先生、広めちゃったんで、もうめちゃくちゃ大問題になって、<chuckles> そう。
まあ。<chuckles> なるほど。せまあ、先生も、大変でしたよね、きっと。
まあまあまあまあまあまあ、そうです。で、僕、多分、でもでもでも、なんか、こコロナ後とかには、なんかその階段巡りとかも、まあ、ちょっと明る明るめの雰囲気になったらしいですから。まそう、そうそう、そ、たぶ、変わったっぽいすよ。多分、こコロナまま真っ暗ん中なんで、さすがにちょっと、歩けないじゃないすか、こコロナ禍で。
その あ、かああ、変わったんですか？その、やることが？ま、変わりなすよね、あ、うん。うーん。 やっぱり、くあの、ククレーム、お親とかからクレームが来たんじゃないんですかね？
そうそう。 あ、多分、そうなのかもしれないすね。なんか、あかい明りい明るくなったみてな
うん。あの、し 明るく。<chuckles> ああ、ああああ、あ。は、はあ、あ、じゃあ、ニュースになるぐらいだから、まあ、その、か階段通りってところは、ちょっと、有名だったんですかね？
なんかニュースみそう。 ニュース見ましたけど。 そうそうそう。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
有名。 そう。
まあ、あと、その後、僕、その後、あの、財布がなくなったとか言って、めっちゃ騒いで。うん、善光寺で。
すごいです。 え！ え、見つかったんですか？

それだけでこんなおこ怒られるんだっていういうのは割と、思い出ですね、修学旅行。
ああ。それは、えっと、じゃあ、お寺の中で全員で泊まったということですか？
うん。 ああ、いや、なんか、民泊みたいな感じでなんか あの、なんか、と泊まったのはホテルなんですけど、あ、民民泊かたちなんか、なんか、い家に、なんか、しなんか農業体験みたいな感じで。
あ、はい。 はいはい。
なんか、の農業をしに行くみたいな。で、自分のやったとこはなんか、キノコのキノコのキノコのなんか菌を入れるみたいな。
ああ。 あ、はいはいはい。
あの結構割と、まあ、他では体験できない体験だったんですけど。
はい、じゃ、そこに、何人かで、泊ま泊まったんですかね。よ夜、泊まってはいない。
なんか。 そうそう、は班で、はいや、泊まっとま泊まったんは違うんですけど。泊まったのは、ホテルだったんですけど。
ああ、じゃ、夜そこくあ、あの、古いお家お家か、なあの、その、いきのこのお家に行ったわけですかね？
なんか。 はいはいはい。 あ、あ、いや、じゃあの昼間の体験がそのの農業体験みたいな感じで。
ああ、じゃあその、あ
で、ホテル夜は夜は違うホテルに泊まったっていう感じなんです。
じゃ、その懐中電灯で歩いたっていうのはどこですか？
はい。 あ、それは、あのなんか、善光寺っていうお寺があるんで、またその別の日なんすけど、それは。また別の日の昼昼間ですね。
で、別の日の日、あ、でも、暗かったんですか？
そうそうそう、いっぱくふつかだかな、にはく。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
寺で泊まったんですか？
や、寺に泊ってないです。